अ, हाँ, अ, ऐसे में मैं आपको बताऊँगी कि अ अ, जी, टीवी पर जब मुझे नहीं मिलता था, है ना, अब कुछ, ऐसा कुछ देखने के लिए, तो मैं कार्टून देख लेती हूँ। <chuckles> मुझे कार्टून देखना बहुत पसंद है। मैं शिनचैन, टॉम एंड जेरी, मैं वो ले देख लेती हूँ। लेकिन अगर कई बार वो भी ज़्यादा नहीं देख पाती, तो फिर फ़ोन में ना अ, मैंने ऐसा कुछ अ, मतलब मैंने एक कोई फ़िल्म देख लेनी। अब अब तो कहूँगी कि पहले हमारे पास ये था कि हिंदी चीज़ें थीं, हिंदी सिनेमा था हमारे यहाँ का, है ना? लेकिन अब हमारे पास, कहूँगी कि एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। है ना? तो उस ऑप्शन की बढ़ोतरी की वज़ह से हमारे पास कई भाषाओं की कंटेंट हमारे पास आ गया है। हम कुछ भी अ अ, हॉलीवुड का देख सकते हैं, या टर्किश सिनेमा देख सकते हैं। के ड्रामा बहुत चल रहे हैं आजकल, कोरियन ड्रामा या चाइनीज़ ड्रामा। तो अ, हर तरह का मैंने पीछे एक सीरीज़ देखी थी, वो चाइना की है शायद अ, हिडेन लव। वो देखी थी। वो उसमें वो चाइनीज़ में बोल रहे थे, उसमें ना, मैंने इसको रील्स में देखा था, मुझे अच्छी लगी। तो उ उसमें ना, ट्रांसलेशन नहीं थी उसकी, जैसे वो डब किया होता है ना, हिंदी में या अपनी भाषा में।
ज़रूर। हुँ, हुँ। बढ़िया। हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। ये सबटाइटल्स जो होते हैं, जी, जी।
हाँ, मैंने सबटाइटल्स से ही देखी, लेकिन वो डबिंग नहीं थी उसमें। इंग्लिश की भी नहीं थी, और उसमें भी नहीं थी, क्या कहते हैं उसको, हिंदी। हाँ, वो उसकी वो डबिंग नहीं थी। पर मुझे वो पसंद आ गई देख के, मैंने जो एक रील देखी, 1-2 रील देखी उसकी। फिर मैंने उसको ऐसे ही सबटाइटल के साथ देखा। मुझे उसके साथ बहुत मज़ा आया और अब मैं एक टर्किश ड्रामा देख रही हूँ। अ अ, डे डे ड्रीमर करके उसका नाम है। वो भी बहुत अच्छा है और वो 2018 में शायद आया था। लेकिन उस समय अ, हमें अ अ, मतलब कह लो कि इतनी चीज़ों का पता नहीं था कि अ, टर्किश ड्रामे क्या होते हैं, या है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं। उस समय तो हम अपने <chuckles> भारतीय सीरियल ही देखते थे। सास-बहू की लड़ाइयाँ उसमें काफ़ी हमें देखने को मिलती थीं। हाँ, लेकिन ये कंटेंट कुछ अलग है।
हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा, भाषा ही चाइनीज़ थी उसकी। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। <laughs> अच्छा, तो बताइए ना कि आप जैसे विभिन्न अ, क्षेत्रीय भी नहीं, बल्कि अलग-अलग जो देशों के हैं, वो कार्यक्रम देख रही हैं, वो सीरीज़ देख रही हैं, वो ड्रामे देख रही हैं। तो इनके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि जैसे आपने एक चाइनीज़, जो ड्रामा देखा, एक टर्किश ड्रामे की आप बात कर रही हैं। अ, क्या फ़र्क दिखाई देता है आपको और इनकी विशेषताएँ क्या हैं, अलग-अलग जो अ, देशों के ड्रामे होते हैं, इनमें?
जी।